والله أنت ح ح حلو، حلو إنّك قُلت إن آآ، الفن مش لازم ييجي يكون موس موسيقى مش مش لازم يكون آآ، فن فيعني ف ف في أفلام ممكن نح ممكن يكون في حاجة تانية، ممكن إنسان يكون فنان ف في شغلُه، ممكن إنسان يكون فنان في الرياضة بتاعتُه، آآ، الحاجة الح الحاجة اللي في حياتي اللي باحس ب اللي بتجعلني أشعر بالسعادة آآ، اللي فيها فن أوي، آآ، هي الرياضة اللي أنا بالعبها اسمها wakeboard مش عارف قُلت لك عليها قبل كده والَّا لأ.
صحيح. صحيح. اهم. آه، آه، آه قُلت لي عليها قبل كده، آه.
آه، دي بقى <sniffs> آآ، عشان أنا أنا آآ، الولاية اللي أنا فيها في Orlando أ في قصدي الولاية اللي أنا من فيها في أمريكا اللي هي اسمها florida، آآ
إمم. اهم. آه، أوكي، على البحر كلّها.
آه، على البحر كلّها وال ال الولاية دي آآ، عشان هي الرياضة دي أصلًا كبيرة أوي في أوروبا، يعني هي الرياضة دي كب كب كبيرة أكتر ف في أوروبا في cable في cable parks أكتر ف في أوروبا، في ناس بتلعب الرياضة وبتمارس الرياضة أكتر ف في أوروبا آآ، عن أمريكا بس آآ، الpercentage اللي في أمريكا اللي بيلعبوا آآ، دُول أحسن ناس في العالم، دُول الprofessionals حلو؟ فدُول دُول كلّهم بقى صحابي الشِلّة دي كلّهم صحابي وأت اتع اتعر
إمم. حلو. اهم. حلو. إمم. إمم حلو، حلو. أوه! وأ واللع و و وفي الأولمبياد والَّا مش في الأولمبي في الأولمبياد؟
آآ، الرياضة دي آآ، مش في الأولمبياد لأ، هي الرياضة دي لل للأسف، للأسف الر الر الر الرياضة دي آآ، بيسمّوها it's a rich dying sport فاهم قصدي إيه؟ عشان محدش بيلعبها آآ، الناس بتفتكرها خ اتفضّل.
اهم. اآمم، أيوه بت بتتارجت فت اهم، أ أ أ
لأ، لأ، خُد اتفضل، اتفضل.
آه، آه باقول لك أ أ أ أنت سمعت عن الواد المصري الشخص الأخ المصري اللي اتوفّى من بيومين ده، آآ، في في في استعراض على البحر ده ب باللي هو جهاز بيطلّعه فوق خالص عارفُه؟ والله مش عارف اسمها رياضة إيه.
لأ. بال أ kite kite surf surfing
أي أب ب الجهاز بيطلّعُه فوق خالص على المَيّة كده، وبيفضل يعمل حركات بيه استعراضية، مش عارف تع سمعت اتوفّى، آه، اتخب آآ، نزل على راسُه الجهاز فصل، فنزل على راسه على المَيّة آآ، خَد خَد خَد خبطة يعني على د المَيّة، هو حرفيًا مات في ال في نَفْس الثانية حرفيًا.
آه. مات؟! مات امبارح؟ يا لهوي!
خَد كُرباج زي ما إحنا بنقول كده

أو يعني م يعني مت
هي اسمها إيه تاني معلش؟ اس اسمها إيه؟ ق ق قُل اس اسمها ت
ف فاتِن حم فاتِن حمامة وما ت يعني يعني يا أُ يا أستاذي الفاضل لا تقول مُمثِّلة بس، لإن دي فاتِن حمامة. <chuckles> فاتِن حمامة إمم.
لأ ما شُفتهاش دي، لا، لأ ما شُفتهاش دي، فاتِن حمامة دي ما شُفتهاش.
أومال أنت قصدك مين؟ ما هي ما فيش غير فاتن ح ام مش البطلة.
آآ
أنت أنت ك آه.
هاقول لك.
اللي هو كان فيهم كان فيها مثلًا آآ، آآ كان معاها اسمه إيه ده، مُمثِّل اسمه ه
آآ آآ هند صبري. ه ه هند صبري.
هند صبري؟ هند صبري بقى ده مش ف مش مش إمبراطورية ميم بقى. آه، أنت أنت أنت قصدك مسلسل بقى، آه. ال المسلسل اللي اتعمل منّه بتاع آه، أنا افتكرتَك بت قصدك على
آه. ه المسلسل، المسلسل، أيوه المسلسل. بالضبط. منارة، أنا ما كنتش أعرف إن فيه فيلم أصلًا، ما كنتش عارف إن فيه فيلم.
آه، آه. أنت قصدَك على الممثلة اللي هي ال هي ال الت اللي هي ال على فكرة دي تونسية أصلًا، تعرف ده؟
هند صبري ومحمد شاهين. هن هند صبري؟
آه، هند صبري أصلًا تونسية.
هند صبري بصراحة خطيرة في ال
أنا استغربت، لقيتك بتقول لي حضرته فقُلت إزاي؟ ده الم ده الم ده المس ده الفيلم ده كان 1970 أو 72 كمان.
أنا لأ لا، لا، لأ أنا ده ك ام امبراطرية ميم كان في 2015 مثلًا، أقل ألفين وتلتاشر.
آه، آه، آه، أنت قصدك بقى على إمبراطورية الممثل المسلسل اللي عملته هند صبري. هند صبري دي ممثلة أصلًا تونسية ولكنّها اتجنِّسِت هنا وخدت الجنسية المصرية.
أظ <sniffs> دي باقول لك إيه دي بصراحة خطيرة. يعني ال آآ عسل أسود، قصدي مش مش عسل أسود، آآ الفيل الأزرق، آآ خطير، خطير.
أ هي عسلية. إمم. آه، آه، آه. كانت رهيبة فيه. وكانت برضه عملت كمان آآ ال إبراهيم الأبيض